Hm, also es ist 50 / 50. Wir sind halt 'n relativ großes Team. Wir sind so 'n Team von äh, so, von 12 Leuten. Also, ist schon jetzt nicht unbedingt 'n kleines, überschaubareres Team mit natürlich vielen verschiedenen Charakteren drin. Ähm, wir haben halt, sage ich mal, so Leute drin ich würde sagen, es ist so durchwachsen, das Team. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt im Moment halt schon seit 'ner ganzen Weile lang Top-Performerin. Wir haben aber halt da auch so, ja, so 2, 3 Leute drin, die halt irgendwie so 'n bisschen sich teilweise, ja, die Lorbeeren von anderen so 'n bisschen pflücken und sich auch so 'n bisschen aufeinander ausruhen. Das ist halt 'n bisschen schwierig. Und, ich sage mal so, also, ich ich glaube schon, dass ich die irgendwie dass ich da so, äh, sage ich jetzt einfach mal, durchgreifen könnte, ne? Und das irgendwie hinkriegen könnte, 'ne bessere Performance aus denen vielleicht rauszuholen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass dass dann so 'n bisschen an der Dynamik und auch so 'n bisschen an dem Zwischenmenschlichen im Team dann kratzen würde. Ähm, und ich habe halt, wie gesagt, Angst davor dann einfach, dass die Leute dann
Mhm, mhm. Ja. Ja, ver Ja. Aha, ja. Ja. Ja.
ja, das zu persönlich nehmen, ne? Weil äh, v äh, viele nehmen das dann halt einfach alles sehr persönlich, so nach dem Motto: „Du denkst, du bist besser als wir und wir sind nicht gut genug.“ Weißt du? So
Ja, verstehe. Die Kritik. Ja. Ja, wenn man aus dem Team kommt. Ja, verstehe ich vollkommen.
Ja, und das ist so 'n bisschen das Problem. Mhm.
Ähm, also, ich würde sagen, es ist immer schwierig, wenn man aus dem Team kommt und dann plötzlich Chef ist. Absolut. Das geht jedem so. Und man ist ja dann in 'ner ganz anderen Rolle und die Leute wissen das natürlich auch, dass man am Anfang verunsichert ist. Und im Team hat man natürlich seine Freunde und so, in Anführungszeichen, seine Feinde. Aber, ähm, ich glaube, das kriegst du sicher gut hin, wenn wenn du innerhalb des Teams mit den Leuten auch mal Einzelgespräche suchst und einfach klärst, welche Erwartungshaltung hast du an mich. Und, äh und dann kannst du auch sagen, welche Erwartungshaltung du an diese Person jeweils hast. Es wird im Team immer Low und High-Performer geben. Wie hat das denn dein Vorgänger, also, dein Chef dann gehandhabt? Ist der auch befördert worden oder ist der gegangen?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.